كنت عايز أسألك بقى سؤال كده عن أنت عامل إيه كده مع النوم؟ وكمان يا ريت بقى لو في شوية نصايح كده للناس اللي عايزة تنام بشكل سريع كده لأن دي مشكلة موجودة ومنتشرة بشكل كبير جدًا دلوقتي.
آه. صحيح والله. بُص أنا من الناس اللي مابنامش بسرعة وفي أكتر من سبب أصلًا، آه ب ده حقيقي آآ وخصوصًا بقى إن ال الفترة الأخيرة الواحد بيمسك التليفون كتير آآ، بيسهر بيقعد قدّام ال الكمبيوتر بيتفرج على أفلام فطبعًا الحاجات دي كلّها أصلًا بتأثر على النوم. آآ فأنا من الناس اللي عندي أرق أرق مزمن. مثلًاً باقعد
أصلًا يعني أنت أصلًا عندك المشكلة. إمم. فعلًا، آه عندك حق.
قبل ما أنام على السرير ما يقارب الساعتين على ما أنام، فدي أصلًا مشكلة عندي، بقى لها كتير أوي. حقيقي ساعتين ويمكن أكتر على فكرة كمان يعني، ممكن توصل أكتر من كده، أحيانًا ممكن أطبق يوم كامل وأنام الصبح لمجرد إن أنا عندي أرق بالليل؛ فطبعًا دي مشكلة موجودة عندي من يمكن من زمان يعني يمكن آآ يعني من سنتين، 3 الموضوع بدأ يبقى كبير شويّة، خصوصًا بقى مع ضغط الكلّية والتوتّر فالعوامل بدأت تزيد؛ فمشكلة النوم عمومًا ليها عندي شويّة عوامل بتأثر بتأثر عليَّ وحاولت إن أنا بقى ألاقي لها حلول مع الوق
ياه! للدرجة دي ساعتين مرة واحدة. إمم. إمم. طب خلينا كده نتكلم في الأول كده على العوامل وبعد كده نروح نشوف الحلول؛ لأن آآ الواحد متحمس كده يعرف إيه الحلول اللي إنت عملتها عشان تواجه المشكلة ديَّة. أول حاجة أنت قلت آآ، إن عندك مشكلة كده مع الsocial media والتليفون والlaptop. هل أنت شايف أصلًا إن ده أثر عليك في إن أنت ما بتعرفش تنام بسرعة؟
أكيد. ماشي. حلو بُص بقى. أيوه. بالضبط. أكيد طبعًا وهو اللي أثر عليَّ الحقيقة ال ال الإضاءات بشكل عام، يعني مش شرط السوشيال ميديا أو كده، ولكن اللي أثر عليَّ الشاشات بشكل عام، إن أنا طول الوقت عيني مثلًا في شاشة فعيني فايقة بسبب ال بسبب التليفون أو بسبب الشاشة اللي أنا قدامها سواء بقى تليفون، كمبيوتر، تليفزيون أيًا كان يعني، عيني دايمًا مفتوحة، بالضبط فالضوء ده داخل في عيني، فعيني فايقة بسبب إن في ضوء داخل لها هي عايزة ت تقرأ اللي فيه عايزة ت ت تاخد بالها من ال اللي في الضوء ده. فده بيخلّي العين دايمًا فجأة فايقة فلما آجي ت تفاجئها بقى إنّك عايز تنام م مش هتعرف تنام، ما هي فايقة.
إمم، الضوء بيزعج عينك، آه. آه، تقعد فترة كده على أما تبدأ تستوعب إنها في حالة النوم.
بالضبط أكنك حرفيًا في الشمس، لو أنت ماشي في الشارع في الشمس وباصص في الشمس أو باصص ف ف في ضوء الشمس و وجيت فجأة آآ، عايز أنام، مش هانام، <chuckles> أنت قاعد في الشمس، هتنام إزاي وأنت قاعد في الشمس؟ هي نفس الفكرة ف فأنت مفوق دماغك ومفوت مفوق عينك، فمش هتنام. فدي كانت أوّل مشكلة مواجهاني موضوع ال ال الشاشات، وخصوصًا كمان آه.
<laughs> فعلًا، آه. إمم، طب خلّينا بقى نتكلّم أ في ال في المشكلة التانية. آآ، أنا هاسيبك تكمل خصوصًا ديَّة، بس هاقول لك المشكلة التانية سريعًا كده، أنت قلت إن أنت مع الضغط برضو بتاع الكلية والدراسة وكمان لو أنت وراك امتحان بقى ومضغوط طول الأسبوع برضو ما بتعرفش تنام. يعني كمّل النقطة الأولانية كده براحتك وبعد كده بقى قل لي علاقة بقى الضغط برضو بالنوم، وهل هو أثر عليك مع الشاشات و وإيه اللي حصل؟
إمم. آه. يا لهوي موت. ده موت. حلو بُص هو ال آآ التليفون عمومًا أنا كنت هازود بس نقطة ال اللي أنتَ نبِّهت عليها بتاعة الsocial media. آآ، ال اللي بي اللي بيأثر هنا في ال في النوم من قِصة الsocial media هو بس الكَر الكتير، إن بيبقى الواحد بيقعد ي يسكرول يسكرول يسكرول طب <tsk> لحد إمتى؟ بت باحس كده إن أنا ب دخلت في متاهة مش عارف أخرج منها، قاعد باتصفح، أتصفح.
امم، فعلًا. دخلت في دوامة كده، اللي هو مش عارف المخرَج فين، أنتَ عمّال تقَلِب وخلاص.
بالضبط أنا مش مش عارف إمتى أسيب التليفون، يعني ال المعضلة الأولى إن أصلًا في ض إضاءة مش هتخليني أنام، المعضلة التانية أصلًا أنا حتى مش قادر أسيب التليفون عشان أخفف حِدِّة الإضاءة دي. ف م متاه متاهتين في بعض، فدي كانت مشكلة ال آآ، التليفون والنوم أو الشاشات عمومًا. المشكلة بقى التانية موضوع الأرق، أنا فترة الامتحانات عندي آآ مرعبة. أنا من الناس اللي لو عندي امتحان بكرة ما أعرفش بقى إن أنا أنام مرتاح، رغم إني ممكن أبقى مذاكر ومش متوتر أصلًا وعادي. ومش متوتر من الامتحان، ولكن قبل ما آجي أنام التوتر ييجي، طب التوتر ده جه منين أنا مش عارف. تفكير بقى وضغط، وهتعمل إيه في الامتحان؟ والامتحان جاي إزاي؟ وكل دي أسئلة بتقعد تلف في دماغ الواحد. فالتفكير الزيادة بقى بشكل عام وشوية القلق ده و بيخلي الواحد ما ما فيش نوم، اليوم طاير النوم طاير. دماغه شغالة، ما هو الم ما هو أنتَ عشان تنام الدماغ الواحد لازم تفضى، تبقى هادي. فكل ده فَرْك، فَرْك، فَرْك وتفكير، فما باعرفش أنام، فده كله بسبب الضغط وكده.
<laughs> أيوه آه، مشكلة صعبة فعلًا. امم. امم، من ك من كتر التفكير في ال في الامتحان وأنتَ هتعمل إيه بكره. فعلًا، آه. هو آه، أكيد طبعًا الضغط زي ما أنتَ قُلت ليه عامل. و والعامل التاني، يعني أنا ملاحظ إن أ أصلًا المشكلتين مرتبطين بفكرة واحدة، وهي التفكير. التفكير كل ما زاد سواء بقى في ال في ال وأنتَ بتسكرول كده على فيديوهات زي ما أنتَ بتقول أو سواء أنتَ بتفكر في إمتحان، هنا بقى دي المعضلة كمان. وكمان أنتَ قُلت برضه في الإمتحانات خاصةً، آآ، في بقى بعض الناس بتستخدم مثلًا منبهات زي قهوة وشاي واللي بيشرب Red Bull بقى. أنتَ إيه علاقتك بال بالحاجات دي كلها، وهل بقى بتستخدمها و ولو إستخدمتها هل بتأثر برضه على اليوم بتاعك والّا إيه؟
مُرعِب. آه. بالضبط. ده حقيقي. امم. أكيد بُص أنا أنا عمومًا من الناس اللي ما بتحبش تشرب كافيين خالص، ما أحبش أشرب قهوة ولا مش ع أ باحب طعمهم ولكن مش من أنصار إن هو ده مُنبِه بقى، وهيفوقني وبتاع لحد ما اتحطيت في ضغط حقيقي خالص. بس أحب طعمهم عادي، بس مش بتاع ال
امم. ما لكش فيهم أوي يعني. آه أنت من التيم بتاع ال بتاع ال آآ الزبادو بقى وال وال و والحاجات دي صح؟
آه، <laughs> بالضبط الحاجات ديَّة هي اللي أنا باشربها، عصاير طبيعية مثلًا آآ آكل فاكهة، آآ آكل زبادي، الحاجات دي <tsk> فعادي ممكن آه، ممكن أشرب قهوة بتاع بس مش اللي هو باشربها عشان بقى تفوقني وأسهر وكده، لحد ما اتحطيت بقى في الموقف ده، آآ ضغط امتحانات وبتاع آآ وجيت أقول بقى خلاص أنا لازم أسهر شوية فأنا هاشرب قهوة، وهاشرب مش عارف نسكافيه آه مضطر. المهم شربت طبعًا م مش متأكد أصلًا إذ كانت هتفوقني والّا لأ فاكر إن ده كلام بقى بتاع الناس اللي بتوع احتسي القهوة والكلام ده <chuckles> شربت القهوة من هنا، عينيا دي انفتحت كده ب ب بقيت فايق بس مش مركز، يعني أنا فايق ومش مركز بس دماغي شغالة.
أيوه، آه <clears throat> بقيت مُضطر بقى هنا. أيوه <sneezes> ما فيش اَه. آه، فعلًا دي نقطة في ناس كتير أوي بتتعرض لها، اللي هو بيبقى فايق و ومش عارف ينام بس في نفس الوقت هو مش عارف يركز.
آه. بالضبط يعني أنا حتى ما بقيتش قادر حتى إن أنا أأدي في ال في ال في المذاكرة بتاعتي عشان الامتحان بتاع تاني يوم، طب خلاص أروح أنام بقى وارتاح يمكن لما أرتاح دماغي ت تفوق الصبح والدنيا تبقى كويسّة لأ، آجي أروح أنام د عينيا لسه مفَتحة طب طب نام ما فيش، فالقهاوي وال والحاجات دي إنك يعني إن أنا أستخدمها وآجي بعدها أحاول أنام ما فيش بقى فدي من ضمن برضه الحاجات اللي أنا لو عملتها ممكن تأثر عليَّ بشكل كبير، عايز أقول لك إن أنا لو شربت قهوة ونمت دي بالنسبة لي أهون. يعني أنا لو شربت كوباية قهوة ودخلت أنام على طول هانام، لأن المفعول لسه ما اشتغلش، فم هيشتغل لما أصحى، بس لأ آه لو شربتها بقى وقعدت أسهر أذاكر شوية خلاص كده. خلاص آآ النوم طار، والتركيز طار وكل حاجة طارت.
آه. آه آه لكن لو قعدت فترة بقى. إمم، أنت أنت اتدبست خلاص كده معانا بقى لغاية بكرة الصبح و و ونبدأ بقى نشوف هننام إمتى. طب أنت كمان ذ آه ذكرت نقطة كمان في النص كده إن أنت ساعات بتطبق و وتصحى الصبح بقى آآ أو قصدي تنام الصبح يعني تطبق لغاية الصبح بعد كده تنام بقى، هل ب ساعتها بتشوف بقى إن يومك اتأثر وبي بيأثر بقى على نومك بعد كده باقية الأسبوع مثلًا؟ والّا أنت من الناس اللي بتقدر تتأقلم كده بسرعة وممكن يوم يبوَظ آه، لكن باقية الأسبوع بتمشي والّا بتعمل إيه؟ إيه نظامك؟
بالضبط كده. كام ساعة على ما أنام. آه والله. إمم. أكيد. خالص، ده بُص ده أنا دي كارثة بالنسبة لي، فكرة إن أنا يومي يتشقلب أو إن أنا أطبق أو كده، باضطر أخش في دوامة تحدي ال24 ساعة، لازم أقعد 24 ساعة صاحي أو 24 ساعة نايم، عشان ال الدنيا تتضبط. فما ام الدنيا بتبقى صعبة أوي عليَّ، آآ وبابقى ت أغلب الوقت دايخ ما رايح الامتحان مش مركِّز، رايح الكلية ما فيش اد ما فيش دماغ من الآخر. فاضطر بقى إن أنا أروح مزوِّد مُنبهات تاني قهاوي مش عارف إيه القصة دي كلها عشان أقدر أكمل اليوم على خير. بس ممكن يأثر معايا لمدة أسبوع، يعني ممكن أسبوع كامل أحاول أضبط في في نومي ده.
<giggles> آه لغاية آه، بالضبط. امم. امم امم ف ياه! أسبوع كامل يفضل نومك بايظ فيه؟
آه والله، تخيل يوم واحد بس، يوم واحد، الواحد يطبقه أو أو ينام فيه متأخر مثلًا 5، 6 ساعات، عشان سهران بيعمل حاجة أوعنده أرق، يقابل قصاده أسبوع، آآ، يقعد ما ما ما بيبقاش عارف يعمل فيه إيه. فاهمني، الحاجات اللي أنا باكرهها بصراحة يعني في الموضوع دَوَّة. بس باحاول أحلها يعني، الحمد لله يعني، الواحد برضه لازم يلاقي لها حلول.
إمم فا كويس والله إن إحنا آآ، أو أنت بقيت كده تلاقي حلول ليها. بس أنا كنت عايز أعرف أكتر بقى عن امم، شوية مثلًا مشاكل أكتر وبعد كده هنروح لنقطة الحلول دي في الآخر. يعني كنت عايز أعرف كده مثلًا هل في أكلات معينة بقى أنت لو شربتها أو قصدي أكلات معينة أنت لو أكلتها أو مثلًا، آآ عملت شوية أنشطة في اليوم زي مجهود أو نزلت gym بقى، آآ وكمان اهتميت بأكلك وكده، هل بتحس ساعتها إن فعلًا النوم بدأ يتحسن؟ وكمان في ناس بتتكلم إن جودة النوم أهم أصلًا من عدد الساعات، فأنت إيه رأيك في الكلام ده؟
آه. كلنا. إمم. أكيد. آه، بصراحة مؤيد جدًا لل للمقولة بتاعة جودة النوم، أهم من عدد ساعات النوم. آآ، لأن حتى ال يعني عايز أقول لك على حاجة، كنت باقرأ كده في مقالة، آآ وكانت بتتكلم عن النوم و وعدد ساعات النوم، إن مش عارف عدد الساعات الصحي 8 ساعات أو 6 ساعات والقصة دي. آآ لقيت بقى الصحابة، كان يقول لك زمان، نام وقت ما تحتاج إنك عايز تن وقت ما تحتاج النوم، يعني وقت ما تبقى خلاص أنت فعلًا محتاج تنام، تنام، بلاش جو بقى الروتيني؛ اللي هو أنا هانام الساعة 00:00، هاصحى الساعة 7:00 ص، أنام الساعة مش عارف 23:00 هاصحى 5:00 الفجر. فقال لك لأ، قال لك أنت تنام وقت ما تحتاج تنام. فجربت ال الحركة دي، آآ إن أنا أول ما جسمي يبقى اتهَلَك، خلاص أنا فعلًا محتاج أنام، آآ بقيت أروح فعلًا أنام، بالاقي نفسي فُقت بعد ساعتين، 3، مش مش اح محتاج 6، 7 ساعات كمان. ساعتين، 3 ألاقي نفسي فُقت، 4، 5 ساعات أبقى فُقت. ف
عايز آه. امم، بالضبط. إمم. آه، يعني يا دوب بس أنت أخدت الغفوة دِيَّة أو ساعتين، 3 وتلاقي نفسك فعلًا مركز، كأنك نمت 8 ساعات بالضبط.
بالضبط، فدي الحاجة اللي حاولت أطبقها من ضمن الحاجات اللي ليها علاقة بالأنشطة وكده. لأن برضه كانت من ضمن المقالة دي كانت قالت إن الواحد لمّا بيبذل مجهود سواء بدني، راح الgym بالليل مثلًا أو في نص يومه وجسمه كَسّر بقى كده و والعضلات بتاعة الواحد رَخِّت خلاص، وبعد ما اتشدِّت، فبتبقى محتاج بقى إن أنت محتاج فترة الراحة دي. فلمّا طبقت الكلام ده فعلًا ونزلت أجري، آآ، في يومي أروح الgym مش عارف إيه، الحتة دي الصراحة اتحسنت، عشان برضه هي رياضة وصحة في الأول وفي الآخر، ما هو النوم ده حاجة صحية. فطبقت القصة دي كده فترة، آآ كنت بانزل ب ب بانزل أجري بعد ال بعد الكلية أو أحيانًا بأجلها لبالليل gym بالليل، لقيت إن الموضوع ده اتحسن فعلًا والحمد لله يعني بقيت الواحد بقى يقدر ينام، وبيقدر ينام بجودة كويسة، لأنه خلاص اتهلك، جاب آخره وخلص طاقته ف
امم، أيوه آه. فعلًا، آه. إمم. اللي هو خلاص جسمك خلاص أصلًا ما عندوش فرصة إن هو يفضل يفكر زي ما أن إحنا كنا بنقول، آه.
خلص. فدي الحالة ال اللي كانت مميزة شوية.
طب كويس جدًا والله، طب خلينا بقى كده نروح لحتة الحلول بقى والنصايح أصلًا اللي إحنا كنا مستنينها أصلًا م كنت مستنيها قصدي ب من البداية خالص، آمم هل بقى ن إحنا قلنا مشاكل كتير جدًا، يعني إحن أنتَ عمَّال من ساعة ال من ساعة ما بدأنا كلام عمالين نقول في مشاكل في مشاكل آه، ف فخلينا بقى نبدأ كده بالمشاكل واحدة واحدة، من أول بقى ما كنا بنتكلم أنا وأنتَ عن ال التفكير لحد الضغط و وبعد كده المنبهات والحاجات دي كلها كده، يعني نحاول كده نتكلم عن كل واحدة فيها. خلينا مثلًا نبدأ بالتفكير يعني، هل في حل مثلًا نقدر نعمله مع التفكير ده عشان آآ، ننام أسهل؟
آه. آه والله. ما النوم صعب طيب، نعمل إيه؟ امم. آه، أكيد. بُص، أنا أنا عملت حركة آآ، ما أعرفش الصراحة اسمها إيه، بس هي ا اقطع تفكيرك، باقعد أكرر الجملة ديّة في دماغي بحيث إن أنا ما اديش فرصة لدماغي إن هي تفكر. بابقى قاعد بافكر مثلًا في امتحان بكره، قاعد بافكر في صاحبي اللي مش عارف عمل معايا موقف مش حلو، أقعد أقول بقى إيه، أقطع تفكيرك، أقطع تفكيرك وأقعد أكررها كتير لحد ما أنا دماغي خلاص، بقى دماغي كل اللي بتفكر فيه جملة اقطع تفكيرك. فقاعد باعيد الجملة دي، آآ، لمدة مثلًا، آآ، دقيقتين، 3 خلاص ع عقلي فصل بقى أنا قاعد كل اللي بافكر في ت اقطع ت اقطع تفكيرك، أقطع تفكيرك لحد ما خلاص دماغي بتفصل وأروح أنام. فدي بالنسبة للتفكير، بصراحة دي بتفكر بت بت يعني آآ، بتوقَّف القِصة نبتاعة التفكير الزيادة دي.
أيوه، آه. آه، بتخلي دماغك بقى تفصل، آه. امم، طب ك كويس. كمان في ناس بتقول برضو على حوار إن أنتَ آآ تقعد تفكر في حاجة كويسة مثلَا أو حلم مثلًا معين، هل أنتَ جربتها؟
آه، حلم آه، ب أو سيناريو آه، بالضبط. آآ، في آه، طبعًا. أنا عمومًا الفترة اللي كنت فيها أرق أنا م م حرفيًا قعدت أقرأ كتير عن كمية الحلول اللي ممكن تتعمل فمجرب أغلبها، آآ، وللأمانة على فكرة أغلبهم بيساعد. فالقِصة بتاعة ال ال ال الحلم أو كده باقعد أفترض بقى سيناريوهات إن أنا مش عارف بكره هاخرج مش عارف أروح فين، ده ده أنا مش عارف سافرت رُحت إيه، باقعد أجيب سيناريوهات وهمية كده، والحاجة برضو اللي الواحد بيبقى ب نِفسه يحلم بيها ما الواحد برضو لما بيخش في النوم بيبقى نِفسه إن هو يحلم حاجة معينة، على ما أقعد بقى أخزن الحاجات دي في عقلي الباطن، خلاص دماغي بقى بطلت تفكير سلبي أو أي حاجة متوترة ودي بتساعد بقى في قصة القلق والامتحانات وكده، دماغي بتفصل خالص وبتروح بقى تفكر في الحتة دي. وألاقي نفسي بقى دخلت في الحلم ده يعني ياما نجحت أصلًا إن أنا لاقيت نفسي باحلم بالحاجة اللي أنا قاعد ب بافكر فيها.
امم أكيد، آه فعلًا في حاجات بتساعد. امم. آه. أمان يعني بقيت متقمص يعني بقيت تحلم باللي أنتَ عايزه يعني، مفيش أحلى من كده.
آه بقت ح بصراحة حاجة حاجة ممتعة، أنا ما صدقتش في الأول، بس فعلًا كانت حاجة ممتعة. للأمانة هي مش بتضبط كل مرّة هي على حسب برضو المود، ولكن لما لاقيتها ضبطت أكتر من مرّة بصراحة اتبسطت، حاجة ممتعة ورهيبة يعني.
أيوه آه. طب حلوة جدًا والله على الحلول دي كلها أنا استفدت والله، آآ بس خلينا كده أخيرًا بقى نلجأ لنقطة مهمة جدًا وهي إمتى بقى أحس كده إن أنا في وضع خطر، أو لازم أروح بقى للدكتور فورًا، أو أجرَّب مثلًا علاج، آآ، عشان كده ما أبدأش، آمم، الموضوع ده يأثَّر أصلًا على حياتي و و وشغلي بقى ودراستي يعني إمتى بقى أقول لأ، أنا لازم دلوقتي أروح لدكتور؟
قُل لي. آه. امم. بُص خليني أقُول لك حاجة، أنا كانت في فترة كنت باسهر كتير على ال على الكمبيوتر بتاعي، آآ فصدري متطبق آآ بسبب القعدة. فالموضوع كان صعب أوي، و وده كان مأثَّر على النوم إن أنا فجأة قاعد بالليل مش عارف أنام خالص، وفجأة تيجي لي نوبة حرفيًا نوبة هَلَع. آآ حاسس إن أنا نَفَسي خفيف، أنا مش عارف أشد نَفَسي للآخر، آآ حاسس إن انا ح ح حرفيًا بالضبط، آآ حاسس إن أنا قلبي بيوجعني، متوتر مش عارف أنام، فايق أنا فايق مش ما فيش نوم فايق. فجريت بسرعة نزلت على الطوارئ مع أهلي، آآ الدكتور قاس لي الضغط، قاس الأكسجين، حرفيًا لقى كل حاجة تمام، ما فيش أي حاجة حرفيًا آآ حصلت في صحتي. آآ وفي الآخر طلع الموضوع كله إن هي نوبة توتر، ونوبة هَلَع بسبب السهر الزيادة. آآ وقلة النوم والمجهود والإرهاق، ف فتخيل كل ده اداك إحساس إن أنا مش عارف أتنفس، آآ ضغطي واطي، قلبي واجعني، وأصلًا كل ده مش موجود، يعني حرفيًا كل ده وَهْم أنا دي كانت أول مرّة تحصل لي، وحرفيًا كنت مرعوب ف في الحالة اللي زي دي يعني الواحد لازم يروح لدكتور ما ي ما ياخدش الموضوع ببساطة، إن هي حاجة هتعدي ف فبس، فالدكتور في اللحظات المهمة زي دي الواحد يحس فيها بنوبة فعلًا يا ريت يروح لدكتور يعني، حاجة مهمة بصراحة.
ياه! للدرجة دي؟ أكيد طبعًا. ياه. الموضوع أصلًا أثَّر على صحتك مش نوم بس؟ امم. دي فعلًا دي مشكلة آه. امم فعلًا أكيد أنتَ وضَّحت نقطة مهمة جدًا، إن هي كمان التخيلات دي بتبيِّن لنا أو تخلّي دماغنا يدخل في حالة كده هلع وتوتر و وكويس جدًا إن أنتَ لحقت تتصرف بجد والله يعني الحمد لله. وعايز كمان يعني إن أنا اس اقول لك إن أنا استمتعت بشكل كبير جدًا والله بال بالمحادثة دي ويعني أتمنى نتكلم تاني يعني.
بالضبط. بالضب الحمد لله طبعًا الحمد لله. ده د ده ليّا الشرف، أنا اللى اتبسطت حبيبي أشوفك وقت تاني.
إن شاء الله.